Gini nih, aku tuh mau cerita. Iya, secara aku ini, eee, ibu-ibu gitu ya, ibu rumah tangga maksudnya. Ya kerja, ya ngurusin rumah. Nah, kadang itu
Mhm. Gimana Kak? Heeh heeh.
pengen dong, apa, eee, orang Jawa itu bilang leyeh-leyeh gitu ya, eee, santai sedikit gitu, entah di kasur, entah di sofa gitu ya, sambil menikmati, film atau cuman sekedar berselancar gitu di handphone.
Heeh heeh, iya betul. Mmm. Internet, handphone. Heeh heeh.
Iya. Tapi itu, baru duduk belum 1 menit terus, "Aduh, kok, itu sprei belum diganti ya? Nanti kalau apa, suamiku datang terus ngelihat, ini sprei kayaknya sudah 2 minggu deh gitu, gimana ya?" gitu. Terus, akhirnya nggak jadi gitu kan ya istirahat, ganti sprei.
Mhm. Heeh. Ah. Mhm.
Dan itu enggak sekali, 2 kali, sering gitu loh. Jadi kalau misalnya apalagi kalau pas lagi ada, pasangan gitu, ada suami di rumah terus aku duduk nggak ngapa-ngapain gitu ya, itu kayak aku jadi salah tingkah.
Mhm. Iya iya, kayak nggak enak gitu ya, Kak. Maksudnya kok, u udah udah santai banget gitu, padahal kerjaan rumah masih banyak gitu ya? Heeh.
Heeh. Mhm. Iya. Padahal kan, itu kalau ke atas cucian masih numpuk belum distrik maksudnya cucian yang udah dicuci ya, belum disetrika gitu kan, ngelihat menggunung gitu. Terus, padahal aku juga kan kepingin kayak yang lainnya kayak anak-anak, kayak suamiku, cuman duduk-duduk gitu loh. Sambil ya, setelah seharian ngurusin ini itu gitu, ataupun, kerja gitu kan?
Mhm. Iya iya. Mmm. Mhm mhm. Iya.
Tapi selalu aja timbul itu dalam pikiran perasaan bersalah, gimana ya?
Ah, oke. Wah. Aku ngerasain sih Kak, jadi kayak udah kerja terus masih ada tanggung jawab di rumah itu kayaknya berat banget gitu ya Kak, kayak, "Wah, aku kapan istirahatnya nih?" Sedangkan, eee, yang di orang rumah kayak masih tetap perlu diurus, gitu ya, masih perlu diemong gitu ya. Jadi heeh heeh, kebayang sih Kak itu kayak susah banget itu kalau mau bagi waktu, apalagi kalau memang, eee, apa ya, kayak kerjaan di rumah itu ada terus dan kayak orang yang ada di rumah itu, enggak bisa diajak untuk bagi tugas gitu mungkin kali ya, Kak. Mhm mhm.
Heeh. <chuckles> Iya. Betul. Mhm mhm. Padahal sih sebenarnya mereka nggak nggak apa-apa ya, kebetulan aku nggak di Indonesia gitu kan, aku di luar negeri, di mana di sini tuh kan, namanya pasangan suami itu tidak, eee, apa ya, nggak pernah tuh yang, <chuckles> "Kok ini belum selesai? Ayo buatin aku kopi, buatin aku teh." Itu kan nggak ada, kayak gitu. Jadi, kalau dia pengen minum kopi ya, dia bikin kopi sendiri gitu. Kadang malah nawarin, "Kamu mau minum apa?" Gitu kan ya. Jadi aku yang salah tingkah. <laughs>
Mhm mhm. Oke. Heeh. Eh. Ya ya ya. Heeh heeh. Mhm mhm. <chuckles> Oh iya Oh iya ya ya ya, kebayang sih, Kak, karena memang beda budayanya itu juga ya, Kak, ya. Jadi kayak kita itu, apalagi mungkin kalau Kakak latar belakangnya Jawa, jadi lebih, sungkanan gitu ya kayaknya ya. Eee, heeh, kebayang, Kak. Heeh heeh. Ya, nah
Mhm. Iya. Betul. Iya, heeh heeh. Ngerasa sungkan. Kan kalau di Indonesia kan. Apa ya, kita kayaknya apalagi sebagai wanita Jawa gitu ya. Itu kayaknya kan sudah, eee, sudah, kodrat atau apa namanya itu kalau, punya keluarga punya suami kan harus dilayani semua, gitu. Sampai-sampai kalau suami pulang itu sepatu harus dilepasin gitu kan. Nah, kalau di sini kan enggak. <chuckles> Malah malah kadang dia yang masak gitu kan, atau dia yang belanja itu adalah hal yang biasa. Tapi nggak tahu gimana ya itu, aku, kepingin sih aku tuh bisa beristirahat dengan tenang gitu loh menikmati entah 1/2 jam atau 1 jam tapi kok selalu ada rasa bersalah ya?
Mhm, mhm. <chuckles> Oh. Heeh heeh. Heeh heeh heeh. Iya iya, cuma Oke, nah, kalau Kakak sendiri, eee, ngalamin waktu ini tuh kayak berapa lama sekali Kak, atau hampir tiap hari gitu?
Nah, begini, aku ini kan tidak kerja setiap hari, jadi kadang 3 atau 4 harilah seminggu, 4 hari itu udah kalau pas lagi rame banget, eee, waj normalnya sih aku 3 kali seminggu. Tapi kan aku tugasnya lebih ke bukan tugas sih ya, memang karena suamiku setiap hari harus ke kantor, jadi aku yang ngurusin rumah, kayak nganter anak sekolah, jemput gitu kan, antarin ke les, gitu. Nah, kalau akhir pekan, aku kebanyakan kerja tuh juga di akhir pekan. Jadi suamiku yang yang ngurusin rumah, entah bawa itu les, les renang kek atau apa gitu ya, sampai masak semua suamiku. Nah, kadang kalau pas udah pulang gitu ya
Heeh heeh. Hmm, heeh heeh. Heeh. Oke. Oke. Heeh.
aku nyampe rumah terus pengen istirahat gitu kan ya. Terus
Heeh heeh.
kok jadi nggak enak ya ngelihat itu tadi meja belum diberesin, mereka habis makan gitu, katakan makan malam. Jadinya, antara rasa bersalah dan kesel. <laughs>
Heeh. <chuckles> Oh iya, kebayang sih Kak.
Heeh. Kalau aku iya, karena gini, kalau aku nggak beresin, itu tetap di situ gitu kan ya, aku pengen s istirahat. Rasanya gini, kan mereka tadi udah maksudnya suamiku tadi udah masak ya, iya mungkin sekarang giliranku aja sih yang yang apa, yang harus beresin, gitu. Jadi nggak jadi istirahat deh gitu.
Heeh heeh heeh. Heeh heeh. Nah mungkin ini Kak kalau boleh usul nih ya Kak. Misalnya, eee, kayak kita itu juga menyampaikan gitu ya, karena kalau dengan kesibukan Kakak kayaknya, cukup, hectic gitu ya bolak-balik ada antar anak, ada anak les ini gitu kan. Itu juga kayak, eee, memang memakan waktu kan ya Kak ya. Jadi kayaknya, kalau ngarepin apa ya, kayak di rumah itu jadi rapi, bersih itu kayaknya juga agak-agak sulit ya Kak ya. <chuckles> Heeh, jadi kayak memang harus diatur waktunya tuh seefektif efisien mungkin gitu kali ya, Kak. Jadi kayak, eee, mungkin nih misalnya, eee, untuk itu berarti, eee, misalnya anak-anak udah, membantu misalnya dengan kalau tadi untuk yang meja makan ya, setelah makan itu misalnya semuanya diringkes, itu mereka yang bawa gitu ke dapur, dengan yang piring kotor. Jadi kan, eee, Kakak itu mungkin lebih ringan kayak cuma sisa ngelap doang gitu kan, itu kan lebih gampang gitu ya, lebih mudah mungkin. Nah, kalau untuk nyuci mungkin ya diatur harinya kali ya, Kak. Kayak tadi, eee, mungkin, eee, karena weekend-nya kerja berarti mungkin kayak, oh, kumpulan 2 hari, eee, 3 hari, nanti baru cuci sekaligus gitu. Jadi, eee, cukup bisa apa ya, menghemat waktu kali ya Kak, kalau memang dibilang sampai memudahkan banget juga, eee, mungkin agak akrobat ya Kak sebenarnya, heeh, jadwalnya itu kan Kakak kayaknya full banget gitu loh. Belum lagi ada nanti urusan yang kerja lagi kan Kak kayak, kerja aja pulang kan emang udah capek ya Kak ya, kayak kalau harus ada bersih-bersih lagi, heeh.
Mhm. Betul. Lumayan. <laughs> Heeh, kayak gimana? Iya. Iya. Heeh. Iya iya. Heeh. Heeh. Iya. Heeh. <chuckles> Agak susah ya, ya itu dia. Heeh. Betul. Karena kerjaku itu biasanya mulainya jam 7.00 pagi sampai jam 4.00 sore.
Oke. Heeh heeh. Wah itu melelahkan Kak.
Jadi kalau udah kayak gitu heeh. Jadi karena jam 7.00 pagi, berarti aku sudah harus berangkat jam 6.15 karena tempatnya di luar kota. Nah, biasanya suamiku sih yang bawa anakku sekolah. Nah, nyampe rumah kan sekitar jam lem jam 5.00-an karena, kalau jam 4.00 pulang itu pasti macet, harusnya itu cuman 20 menit, tapi bisa jadi sejam lebih karena, itu jam-jam macet di tol gitu.
Iya. Heeh heeh. Oke, heeh. Iya iya, kayak jam pulang reguler gitu ya, Kak, jadi memang full.
Nah. Heeh maksudku tuh begini, gitu, contoh nih ya contoh gitu. Jadi, aku selesai jam 4:00, pulang nyampe rumah itu bisa jam 5:00, jam 5:15. Nah, itu mauku sih kan duduk selonjoran, tapi nggak bisa, karena kan aku harus jemput anakku ke daycare gitu. Karena kalau aku kerja kan suamiku kerja, berarti anak kan harus dititipin di daycare.
Mhm. Mhm. <chuckles> Heeh, heeh. Mhm mhm mhm.
Nah, akhirnya harus jemput dulu tuh, gitu kan ya. Habis jemput nyampe rumah, aku mau duduk sebentar aja, tapi kan seharian nggak ada orang ya di rumah. Jadi kan nggak ada yang bersihin rumah dan itu kan harus sudah mulai masak karena sudah mau jam 6:00.
Oh. Heeh heeh heeh. Mhm mhm. Iya, betul betul. Nah, aku hanya kepo sih, Kak. Kalau misalnya jemput anak itu memang biasanya anaknya pulangnya jam berapa, Kak, dari daycare-nya?
Nah itu Heeh. Eee, 5:30 harusnya sampai jam 6:00 tapi paling lambat dijemput jam 5:45.
Oke. Nah, mungkin, Kakak, bisa juga mengatur jadwalnya jadi dari tempat kerja, langsung ke arah itu, Kak, mungkin daycare dan mungkin di sekitar daycare itu mungkin ada apa ya, kayak, eee, makanan yang memungkinkan untuk dibeli atau apa gitu, jadi pulang itu sisa eee, makan bersama mungkin, Kak. Jadi kayak enggak terlalu banyak yang harus disiapin kan kalau misalnya kita beli, sesekali gitu.
Mhm. Itu yang aku lakukan. Mhm. Sesekali, masalahnya nih anak di daycare 2 kali per minggu. <laughs>
Mhm. Oh, oke. Iya iya iya iya, kebayang.
Dan itu se rutin, jadi kan agak lumayan ya gitu kalau kita beli makanan di luar dan, eee, tapi nggak apa-apa sih, maksudnya i ide itu kan bisa aja kalau misalnya kita lagi ada acara kan kadang, mmm, ada acara malam, nggak sempet masak. Ide itu bagus sih. Jadi aku ada masukan, "Oh ya beli aja ya," gitu. Jadi kan nanti tinggal, diangetin di rumah terus bisa langsung pergi gitu kan. Ma masuk akal sih. Ih, terima kasih itu idenya bagus gitu. Maksudnya untuk yang, apa ya, kalau darurat heeh. Iya, nah cuman itu tadi loh, kadang aku tuh udah nyampe rumah, istirahat sebentar gitu loh maksudnya itu, pengen naruh naruh ini badan di sofa bentar aja. Tapi itu nggak bisa tenang gitu loh. Nanti gimana kalau suamiku pulang makanannya belum jadi gitu, gimana suamiku pulang rumahnya masih kotor. <laughs>
Ah, mhm mhm. Iya. Heeh. Mmm. Darurat ya, Kak, <chuckles> mungkin sekali-sekali heeh heeh. Mhm mhm. Mhm. Oke, nah <chuckles> Iya iya. Tapi kalau Kakak sendiri pernah nggak sih komunikasi gitu ya dengan suami maksudnya, eee, tentang hal ini gitu kadang-kadang kan, karena perbedaan budaya gitu yang buat kita itu ternyata gimana-gimana tapi ternyata buat mereka itu, sebenarnya mungkin biasa aja gitu loh, Kak ja dan mereka bisa memaklumi gitu loh. Eee, siapa tahu, eee, Kakak sudah pernah coba komunikasi gitu? Ke suami?
Mhm. Mhm. Ah hah. Kalau komunikasi itu lebih ke pembagian, jadi kapan aku kerja, dia yang bawa anak sekolah gitu kan, tapi tetap aku yang jemput. Jadi kalau pas akhir pekan aku kerja, dia yang masak. Udah itu aja, tapi kan untuk detail seharian itu, eee, nggak ada dan agak susah juga buat dia karena dia kerjanya juga di luar kota kalau misalnya di
Mmm. Mhm. Mhm. Heeh. Oh. Mhm. Eee, bung ya, maksudnya kayak, eee, apa ya, Kak, kayak memberitahu kalau, boleh nggak sih ini, sedikit telat berapa menit gitu ya Kak, jadi kayak, Kakak juga ada jeda gitu ya, bisa istirahat dulu sebentar gitu kan. Maksudnya, kalau itu juga tersampaikan, jadi kan kayak Kakak tuh ngerasanya jadi punya waktu lebih gitu loh sedikit untuk rileks gitu ya. Karena kan, bes berdasarkan keseharian kayaknya kan memang full banget gitu jadwalnya Kak, gitu.
Heeh. Gak masalah sih benernya itu. Mhm. Betul betul betul. Iya. Mak-mak. <chuckles>
Heeh heeh heeh heeh.
Eee, tapi, eee, aku bisa ini sih, aku bisa coba itu sih. Sebenarnya si suamiku bukan orang yang susah ya, maksudnya eee, "Oke, kita telat ya makan," eee, "berapa menit," gitu.
Mhm mhm. Mhm mhm.
Sebenarnya itu bisa dicoba, cuman ya itu tadi loh, bagaimana menghilangkan rasa bersalahku. Nah itu yang aku harus latihan, gitu.
Iya iya iya. Ya, mungkin bisa terbantu ya, Kak dengan mengkomunikasikan gitu. Jadi, eee, mengurangi juga sedikit rasa bersalah Kakak gitu loh Kak.
Iya, aku harap begitu. Terima kasih banyak loh, aku sudah didengerin.
Mhm. Iya, sama-sama, Kak. E semoga membantu ya.